J acho que não, porque eu eu tomo remédio para queda de cabelo, né, e
Uhum.
ajuda bastante, mas eu percebi que quando eu fico treinando levinho o meu cabelo para de cair. Então eu meio que estava tentando só, meio que me manter magro mas ao mesmo na não que eu seja, né, mas enfim, mas ao mesmo tempo, eh, se eu começo a treinar para não ficar gordo, daí daí os músculos começam a cair, parece que eu tô em um em um malabarismo, sabe? Aí, se eu treino pesadão os músculos ficam bons, mas o cabelo cai, não sei, não sei o que fazer. Uhum.
<laughs> Sim. Ah, não, vamos regular isso. Então vamos lá, né, você vai procurar online, tônico poderoso, ele é um laranjinha, você acha online, com certeza, na Europa, laranjinha com a tampa verde, maravilhoso.
Uhum. Sim. Você jura que isso aí funciona?
Eu juro que isso funciona.
Uhum. Você usa?
Eu não uso mas eu já tive vários relatos de que ele super funciona.
Mas, relato de quem? É relato de pessoas que você conhece? Não é gente da internet não, né? Que eu não confio em gente da internet.
De pessoas, isso. Não, não é de gente da internet, relatos reais. Pode usar sem medo, ele funciona mesmo. E aí, você vai ter que fazer 3 coisas, né, vamos lá. Vai para Carol Vaz ou vai para um outro treinador, um treinador brasileiro, aqueles bons, bem famosos sabe? Que vai te montar o treino perfeito para o seu corpo, mas você vai dar tuas metas, sabe?
Uhum. Uhum. Aham. Sério que, se eu, por exemplo, se eu contratar a Carol Vaz e pedir um treino para ela, ela vai montar- montar um treino para mim, assim, o treino, pensado no meu corpo?
O treino para o seu corpo, é bem isso.
Uhum. E dieta, menina? Porque eu tô para comprar uma balança também que eu a eu não sei dizer se eu como se eu como carne o suficiente, sabe? Mas, nossa, eu fiquei traumatizado quando eu decidi fi filmar meu treino de coice, porque eu achei que eu ia estar entregando o corpo, sabe? Tipo, Brazilian Bombshell.
É isso. Aham. <laughs>